Bạn ơi, mình tức mà mình khó chịu, mình hổng biết làm sao luôn á nha. Mình á thì có vấn đề này nè, tại vì ở nhà mình á, là mẹ mình rất hay là x xen vô chuyện của mình, mình thấy khó chịu cực kỳ luôn. Tại vì á, mình á thì muốn có cái không gian riêng nè. Phòng mình thì cũng mình có phòng riêng, mẹ mình cho mình phòng riêng này nọ. Nhưng mà hông bao giờ phòng riêng của mình giống như một cái chợ vậy á, mẹ mình lúc nào thích vô vô, hổng bao giờ mẹ mình gõ cửa hết trơn á. Rồi á ừm, nhà mình á ngày xưa thì có một cái, ơ, gọi là cái nhà kho, sau đó là cái nhà kho đó mẹ mình làm cái phòng cho em trai mình. Á, cái xong rồi mấy cái đồ nhà kho thì phải chuyển lên gác. À, chuyển lên gác thì có những cái món đồ nó ừm, quá rồi chưa biết được thế là á, mẹ hông biết để ở đâu thì mình tống hết vô phòng mình luôn à là phòng con rộng. Như luôn à, mặc dù là mình hông có thích, mình đã nói với mẹ mình là "Thôi, phòng con có chút xíu à, rộng gì đâu mà vô đồ nó lỉnh kỉnh, lỉnh kỉnh phòng con khác gì cái nhà kho" Nhưng mà mình mình hổng hổng có ý kiến mình gì để ý mẹ mình, để ý những cái đồ của mẹ mình thì cũng rồi
Ủa, sao vậy? Quá ô kê. Giống người ta. Ừm. À. Đúng rồi. Ừm.
Lấy gì mở cửa luôn lấy gì lấy, vô làm này làm mình hổng có không gian riêng, bởi vậy mẹ á rất là hay chen vô cái chuyện lắt nhắt, mình làm mình kết bạn với ai nè, rồi á mình đi đâu làm gì lúc nào mẹ mình cũng hỏi, hỏi, hỏi hết, nên là giờ mình cảm thấy rất là mệt mỏi, phiền phức cực kỳ luôn.
Ừ, tao Ừm, hiểu nha. Thật ra nghe bạn chia sẻ cũng thấy là cấn thiệt đó. Có nghĩa là ở đây là mẹ bạn là xen vô hết tất cả mọi chuyện trong cái cuộc sống của bạn, đúng hông ha? Khiến cho bạn là bị ngộp, bị khó chịu và cũng như là hông có được tự do, đúng hông? Thật ra mình cũng rất là đồng cảm với cái trường hợp này nha. Nhưng mà bạn ơi, cho mình hỏi là, ví dụ như bây giờ đi, bạn kêu là, ừm, bạn thấy cấn như vậy quá à, thế thì bây giờ bạn tính đi, bạn tính là bạn sẽ, gọi là, tách, ờ, biệt rạch ròi ra, à, có một cái khoảng cách với mẹ ở cái điều gì vậy? Có nghĩa là bây giờ là tất cả mọi điều luôn là bạn muốn giữ cho riêng bản thân bạn hết hay là sao ta?
Chính xác. Ừm. Đúng rồi.